Diciamo che, mhmm, mi sono ritrovata in delle situazioni in cui, mi sono sentita abbastanza vuota. Era come se mi mancasse un qualcosa, e poi con il tempo mi sono diciamo rassegnata, a questo vuoto, perché sapevo benissimo, che era proprio, il mio bisogno di riavvicinarmi a alla mia fede. E di conseguenza, è avvenuto tutto, diciamo, molto naturalmente, pian piano ovviamente, perché, quando interrompi comunque diciamo una una routine, riprenderla è comu è comunque complesso, è molto complicato. Quindi ho dovuto diciamo ricominciare tutto quanto da capo, le preghiere, la lettura della Bibbia, e questo e quello. Quindi sì, è stato tutto è stato graduale, è stato molto complicato comunque, perché non è stato molto ehm, diciamo esatto, non è stato semplice, esattamente.
Okay Mh-mh. Certo. Visto. Mh-mh. Non è stato semplice, mi sembra di capire, insomma. Okay. Okay. Ehm, dimmi un po', invece nella oggi, ehm, appunto ti sei riavvicinata totalmente alla tua fede. Come come la vivi, come la senti nei nella vita di tutti i giorni? Se succede un qualcosa, un problema, un imprevisto, come fai a trarre ispirazione? Qual è la tua filosofia?
Allora, uhm, crescendo, crescendo nella fede, diciamo, che ho imparato a trarre sempre il positivo, in ogni situazione. Ehm, un qualcosa che mi aiuta, nei momenti di difficoltà, un qualcosa che comunque mi mi ispira, diciamo, sono sono, uhm, i versetti biblici, quelli quelli non mancano mai.
Mh-mh. Sì. E quando senti un avverti della tristezza, o dello sconforto leggi i versi della Bibbia, quelli ti danno ti danno conforto.
Esattamente. C'è pure l'applicazione della Bibbia proprio apposita, ehm, in cui c'è una sezione, ehm, con delle emozioni elencate, e in base all'emozione che provi in quel momento, ci sono proprio dei versetti associati a quello. Mh-mh, esatto.
Ah-ah, interessante. Ah-ah. Bello, bella questa cosa. C'è un versetto che porti nel cuore, o che nei momenti di maggiore sconforto, vai a rileggere?